آآ عامِل كده ل لنفْسي نظام متابعة إن أنا شِبْه يوميًا، أو شِبْه إسبوعيًا بادوّر في أماكن جديدة، فشِبْه إسبوعيًا باشتغل في أماكن جديدة، شِبْه إسبوعيًا باقدّم على حاجات جديدة، أنتَ عارف ليه؟ عشان لمَّا الدنيا تُقع معايّا في مرة بيص أنا في مرة كده حصل معايا drop بجد الموضوع ده غريب جدًا، حصل معايا موقِف إن فجأة جا لي خبر وِحِش جدًا في شُغلي الحُر ده، خبر وِحِش جدًا يعني حساب عنْدي حساب عنْدي ف في منصّةٍ ما، أو في شغل ما لقيتُه اتقفل، ولقيتُه الحساب ده كان مهم جدًا، وكان عايز أقول لَك- مصدَر دخْل، <tsk> مصدَر دخْل شِبْه ثابت، اخدت يوم و2 متضايق، وفي اليوم التالت لقيت خَبر إني جا لي إتفتح لي شغل في منصّة تانية خالص، أنا كنت مستنيها أساسًا، يع
حلْو الكلام. ياه! إمم. ده اللي بيجيب الفلوس آه، <laughs> ياه! عجيب، عجيب، عجيب! آه.
أكيد مش نفْس المعدَّل، ولا نفس الrate، ولا نفس الدخل، لكن بالنسبة لي كده حاجة جديدة، آآ، هتحمّسني إني ارجع تاني، وفي نفس الوقت الموضوع ده لمَّا ريّحني نفسيًا وعرفْت إن الموضوع رجع؛ بدأت أتعامل مع المشكلة القديمة وانا دماغي رايقة، إيه هي المشكلة القديمة، إن الaccount اتقفل وأنا محتاج أت أتعامل مع ال المنصّة التانية دي وأحت اللي هي قفلت لي الaccount، وأحاول أرجَّعه ومع الوقت
تبْعت لها بقى، والsupport يردّوا عليك وكده. وصلْت لحاجة بقى؟
ومع الوقت آه طبعًا الحمد لله وصلْت لحاجة بس لمَّا دماغي راقت، إنما لو فضلت معكّر نفسي
فهمتَك، لو كنت لسه متضايق ما كنتِش هتعرف ترجّعُه أبدًا، آه.
ولولا إن أنا زَي ما قلت لَك عامِل متابعة قديمة، لمجموعة منصّات واحدة منّهم ضَبطِت في الوقت اللي د دي وقْعِت معايّا فيه، كان زماني فضِلْت متنكّد أكتر.
إمم، مفهوم جدًا، آه. هو أنا عامِل فكْرة اللي هو أفضل بقى في المكان اللي أنا فيه لغاية ما يروح وبعدين أدوّر، مش أدوّر وأنا شغّال، ف فكرة ديَّة إيه رأيك فيها؟ أو أنتَ دلوقتي عملت فكرة جديدة، وأنتَ أثناء شغلَك إمم.
لا، لا، لأ أنا أنا أنا كنت أنا كنت زَيَّك، أنا كنت زِيَّك على فكرة، كنت زَيَّك جدًا ف أو كنت زَي الناس اللي بتعمل كده إن هم بيعملوا بيف بيدوّروا لما الدنيا تقع، لأ أنا بادوّر والدنيا شغّالة، أو الدنيا شغّالة علشان لمَّا الدنيا تقع معايّا، لمَّا الدنيا تقع معايّا في بَديل حتى لو مش قوي.
لازم قبْلها آه، علشان وانا مرتاح نفسيًا، وأنا د دماغي حلوة. إمم، مفهوم جدًا. أ هل في إستراتيجيات معيّنة، اللي هي مثلًا حاجات عملية ما لهاش علاقة بقى يعني بالفكرة السلبية ذات نفْسها زي مثلًا: تقعد تكتب الحاجات اللي ضايقتَك، تجري شوية، تمشي، تحط Headphone، ما اعرفش إيه، تسافر- الحاجات اللي بتتعمل دي- هل أنتَ عندَك حاجة معيّنة بتعملها دايمًا، والّا أنتَ بتكتفي بإنك تركّز أوي في الفكرة وتعالجها من أصولها؟

هاقول لَك، آآ العلاج لأ، أنا طبعًا أنا عندي خبرة ال من ال خاصّة بيا وعندي خبرة خاصّة بِصحَابي، وعندي خبرة ب خاصّة بالناس اللي أنا بانصحهم إنه لمّا ما يلاقيش حد يتكلم معاه أو ما يقدرشِ، يروح لأخصائي النفسي على طول، ما عنديش أي مشكلة، ده أنا بانصح ناس كتير جدًا بكده. آآ، ال وزيارة الأخصائي النفسي مش هتضايقك ولا هتخسّرك، زيار زيارة الأخصائي النفسي هتفيدك مش هتضرك، آآ أنتَ هَيك أنتَ هتكون قاعد قُصاد حد هو يُعتبر دوره إنه هو هيساعدك هياخد على القعدة اللي أنتَ قاعدها دي فلوس، هيأدّيها بِدُور ب ب بمثالية، زائد إن هو حالف القَسم إن هو عمره ما هيفشي سِرك زائد كمان ال إن هو
جميل، جميل، جميل. أيوه. جميل جدًا، أيوة.
أنتَ هتتكلم معاه بِالرّ بأريحية لأنك ما تعرفوش.
ده هيعدِّل لك أعتقد طريقة تفكيرك وكده، ده ب إحنا ما اتكلمناش هنا خالص عن ال عن الدوا الكيميائي، اللي هو الأدوية اللي بتتاخد أو كده، ده هنا بس هو بيسمعك ويقول لَك أنتَ بتفكر كده ليه؟
بالضبط. امم. لا، لا في بعض الحالات قدّام، في بعض الحالات قدّام اللي هي مصابة بالقلق الشديد وما الاكتئاب الشديد، في بعض الحالات بيحتاج إنها ي إنها تاخد عِلا آه، طبعًا وأ أعرف حد شخصيًا م كان مصاب بالقلق الشديد جدًا، والكِتمان الشديد، والأفكار عنده مش بتخلّيه ينام، مش بيخل مش بيعرف ينام، أول حاجة عملها الدكتور قال له: "تاخد أسبوعين علاج، وبعد كده تقلل العلاج أسبوعين تاني، وبعد كده نتقابل." العلاج ده كان بيخلّيه شِبه نايم، وشِبه ما بيفكرش في أي حاجة، فلما قعد شهر شِبه شِبه تفكيره قليل، والفَ الأفكار مش بتيجي له، بدأ بعد كده يتكلم معاه وساعتها هيعرف يتعرف عليه، بالضبط. إنما ل طول ما أنتَ في الحالة ال ال في الحالة الشديدة دي من التفكير لأ، بيحتاجك إنك تهدا الأول طبعًا.
بياخد دوا آه، برضو آه. آه اللي هو آه. مفهوم جدًا، أيوة. هدا بقى شوية، آه. آآ